ああ、もう、そういう世の中なんですかね。
何ですかね、YouTube、あの、で、一回動画を観たんですけどはい、その時は、あの、凄い泣き泣き叫んでる子供のお母さんと、その子に対して、凄い怒鳴ってる人が男性が、めちゃくちゃ怖くて。
うん。 ええ。 はい。 うんうん。 はい。ええ、怖い。<chuckles> はい、そうですね。それは凄く怖いですね。うーん。
はい。 はい、もう僕が周りにいたら、多分その男性を注意したと思うんですけど。
あ、うーん、ね、そういう方がいれば良かったんでしょうけど、ね、いなかったんですね、動画では。
そうですね。 意外といないんですよね、この日本にはそうやって注意できる人が。
うーん。ま、なんかね、変な人に関わりたくない、みたいな気持ちもあるのかもしれませんね。うーん。ね、ほんとにね、怖い <chuckles> 人がね、いるかもしれないので、なかなかね、注意する側も、うん、リスクがあるというか。うーん。うーん。
ああ、そうですね。はい。今、もう怖い時代にもなってるので。 そうですね。 そうね、そういうのを色々見てると、ま、やっぱり旅行旅も、あの、行きづらいし
うんうん。 うんうん。
色々考えていくと、まだかな、まだかなで。はい。
ああ。それは今、どのくらい、その、まだかな、の状態が続いていらっしゃるんでしょうか？
大体もう、にねんぐらいは続いてる。
うんうん。 あ、そうなんですね。うんうんうんうん。ああ。もう、その、はわい、決めなきゃいけない時期っていうのも、いずれ訪れるかもしれないんですけど、そういったのは、どうお考えですか？
そうですね。 はい。 そうですね。やっぱり、あの、いずれは持ちたいなっていうのは、二人の意見ではあるんです。
ううん。 うん。あ、どちらかというと、その、あ、いずれはっていうお考えなんですね。
そうですね。で、いずれはって考えると、年齢的にはもうすぐだなっていう。いやいや、どうしよう。でも今は今はって。
うんうん。 ああああ。あ、猶予が、今は、ああ、なるほど。<chuckles> や、ちょっと難しい。はい。
そうなんです。そうなった時にうそうなんす。ぬもの凄い難しい問題なんですけど。
うん。 うん、そうですね。
はい。私が提案したのは、ま、あの、養子ではないですけどはい。あの、やっぱり、血の繋がってなくても、あの、ま、親がいなくなった子とかええ、あの、親から、ま、あの、見放された子とかを、あの、子として受け入れるのはどうか？って、話はしたりします。
うん、うん。 あ、養子ですか？はい。うん、うん。 うーん。 ええええ。 うーん。 あ。ああ、それは、なんか思い切ったと言ってはあれですけど、ね、なんか、なかなか、それは、それで大変な道なのかなとも思うんですけれども。そいね、おその、ね、パートナーの方はどういうお反応なんですか？
はい。 そうですよね、はい。

ああ、確かにどんどんそのね、子ど子供世代世代の負担が、年金とか増えていきますものね。
そうですね。逆に言えば、私は私の周りにも同じようなやっぱ子供を持ってる人もいれば、そうでない方もいるんですけど。
うーん。 ええ。 はい。はい。 うん。
はい。あの、やっぱり自由には、出来なくなるよねっていう話にはなるんで。
ああ、まあ、そうですよね。特に小さい時期だと色々手がかかったりもしますしね。そういう物理的な問題だったり。うーん、うんうん。ああ、そうなんですね。
そうなんです。はい。旅行とかが好きなので。 はい。なかなかそういうのも行けないじゃないですか。
うーん。どうしても小さい子がいるとね、ちょっと泣き声とか気になっちゃったりしますしね。
そうなんですよ。飛行機とかもなかなか、はい。
んん、飛行機とかね、なかなか、うーん、ね。そうですね。ベビーカーとか押していったりするのもね、大変でしょうから。うーん。
そうですね。意外と大変ですよね。電車とかでも、よく見るんですけど。
うんうん。
はい。あの、やっぱり、あの、泣き声がおっきいちっちゃい子を、頑張ってこう乗せられてる方とかもいるんですけどね。
うーん。 ね、いますよね。うんうん。
はい。やっぱり周りの目が、あの気にされてる方が多いので。
うん。気になってしまう。うーん。うーん。
で、周りからの目を周りの人を見ても、なんかなんか冷たい視線だなって感じるんですよね。
ええ。